อา ก็คือเหมือน เหมือนที่จริงก็เป็นอุณหภูมิที่เหมาะกับการใช้ผ้าห่มหนา ๆ แล้ว
ใช่เลยแบบพยายามควบคุมให้มันได้แบบ อ ให้ ให้แบบ อา องค์ประกอบในการนอนตอนนั้นมันครบ แล้วก็สบายที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อที่จะทำให้การนอนแบบมันสมบูรณ์แบบ อือ
อา อา อา ก็คือ ก็คือหลัก ๆ แล้วก็มีอุณหภูมิ ถ้า ถ้าอย่างในห้องนอนก็จะมีเรื่องของแอร์ ทิศทางลม อุณหภูมิ แล้วก็ที่นอนเนี่ยก็ต้องมีผ้าห่มหนา แล้วก็มีหมอนข้าง แล้วก็มีหมอนถูกไหม?
อืม ใช่ ใช่เลยค่ะ โอ้ ต้องแบบครบเลย
แล้ว แล้วอย่างหมอนเนี่ยต้องเป็นหมอนแบบไหน หมอนแข็ง หมอนนุ่ม หรือว่าหมอนสูง หมอนต่ำอะไรไหม?
เป็นคนหนึ่งที่นอนหมอนสูงเลยค่ะ เพราะว่ารู้สึกว่านอนแล้วมันเหมือนราบไปกับ เบาะอะ เหมือนต้องให้มันต่างระดับนิดหนึ่ง แล้วก็ อิ อิงกับหมอนข้างอีกทีหนึ่ง ให้มันแบบมาใกล้ตัวมากที่สุด คือแบบ โอ้โฮ หมอนเยอะมากในห้องแบบประมาณ 4-5 ใบอะ นอนคนเดียวแล้วไม่รวมหมอนข้างนะ ใช่ คือ คือรู้สึกว่าต้องแบบว่า โอ้โฮ ต้องนอนให้มันแบบละเอียดจริง แบบ ให้ความสัมพันธ์กับการนอนจริง ๆ เลยค่ะ
อืม อืม อืม อา อา อืม แล้วก็คือพอจัดอย่างงี้ แล้วก็มีเรื่องไฟที่บอกว่าต้อง ต้องมืด แสดงว่าผ้าม่านในห้องนี้ต้องมืดแน่นอน
ใช่ ใช่เลย แบบทึบเลย เพราะว่า อ่า เหมือนบางครั้งเรา ท อาจจะคิดว่า เฮ้ย มันมีผ้าม่านแล้วนี่ มัน มันอาจจะมืดแล้วเนาะ แต่เวลาที่ปิดไฟไปอะ อืม แสงจากหน้าต่างมันจะเหมือน ส่อง ส่อง เล็ดรอดเข้ามาเนาะ มันเลยทำให้แบบ อ่า การนอนของเรามันอาจจะมีแสงรบกวน แล้วยิ่งแบบพอมีแสงขาว ๆ มานิดหนึ่งอะจะนอนไม่หลับแล้ว จะชอบแบบเอาผ้าห่มมาปิดที่หน้าอีกทีหนึ่งค่ะ ให้แบบเราหลับได้แบบสบายขึ้น
อืม อา ใช่ อา โอ้ อา แสดงว่า ไม่ได้ ไม่ได้แค่ เซนซิทิฟ เรื่องอุณหภูมิ เซนซิทิฟ เรื่องแสงด้วย
ใช่ ใช่เลย โอ้โฮ ถือว่าแบบ เซนซิทิฟ มาก ๆ เลยกับการนอน ว่าแบบ เออ ต้อง แสงพอ ห้ามแบบเล็ดรอดเข้ามา แล้วก็เสียงก็อย่าเยอะด้วย ใช่ เสียงก็ อือ คือครบ สูตรเลยก็ว่าได้
อืม นิดเดียวก็ไม่ได้เนาะ อา เสียง ส อา แสดงว่าต้องเป็นห้องที่เงียบ มืดด้วย
ใช่ ใช่ค่ะ แล้วก็ เครื่องนอนต้องครบด้วย แล้วก็มีอีกหนึ่งเทคนิคเลยที่ทำแล้วรู้สึกว่ามันทำให้แบบการนอนหลับได้ดีเลยอะ ก็คือ ก็คือการปิดแจ้งเตือนในมือถือก่อนนอนค่ะ
อา ห้องนอนต้องครบ อา ค่ะ ๆ อะไรคะ? อา ก็คือ ปิด ปิดแจ้งเตือนหลังจากที่เข้านอนเลย
เพราะว่า